Então tenho problemas por causa dos celulares e vídeos de Youtube, essas coisas, pra dormir de noite.
Hum. Que que tá acontecendo, tá usando muito?
Preciso preciso de dicas em como resolver isso.
Aham. Que é como que tá sendo a sua rotina com com isso assim, à noite? Me conta mais.
Eu não uso celular, eu durmo bem, durmo cedo.
Aham.
Mas <laughs> o meu filho de 5 anos usa e a minha esposa de 50 anos usa.
Ah, é o uso dos outros que tá te atrapalhando.
Com a mesma Ain Mas eu num eu nunca achei que eu fosse te dizer isso, mas o uso de telas do da minha esposa e do meu filho, tem destruído meu sono à noite.
Hum, entendi, porque, eh, vocês fi
Você nun você nunca imaginou que seria esse o problema, né? <laughs>
Não, não imaginei <chuckles> ach achei que fosse você usando, mas me conta
Eu sou criativo em em em inventar problema. Ai, meu Deus.
Né. Mas qual é a questão? Ela fica do seu lado usando a tela? Eles ficam no no mesmo ambiente? Como que é? Como isso tá te atrapalhando?
Eu tenho um filho eu tenho um filho de 18 anos que é um príncipe. Ele é quieto, calado, fica no quarto dele tranquilo. Pa pa
Uhum.
Eu tenho um filho de 5 anos que é o Shrek. Ele quebra tudo, e ele é alto, e é empolgado, ele pula, ele dorme com com o mesmo quarto que eu e minha esposa.
<chuckles> Ah, aham, entendi.
A esposa e ele estão em sintonia plena. E eu estou completamente desconectado deles à noite, porque eu gosto de dormir cedo.
Uhum. Sim. Aham.
E
E E n n
É uma tortura.
E no caso e você vai dormir cedo, então você deita na cama fica ali no seu canto e eles ficam eles continuam com luz acesa, tela, voz, barulho, ali do lado?
Eles até apagam a luz, sabe. Porque são uns amores, me amam, eu tenho certeza. Mas
Ah <laughs>
o pequeno quer sempre me mostrar alguma coisa. "Papai olha o Minecraft, papai olha o vídeo de não sei o quê, papai olha o nosso carro". E eu sou incapaz de magoá-los. Então o papai abre o olho, "oh, pois, o papai está dormindo", "mas só olha rapidinho", eu olho rapidinho é mais fácil do que negar, se eu negar ele fica uma hora insistindo, então
Aham. Hum, entendi, e ele não
e a esposa, tadinha, ela não não faz barulho, não, nada, mas ela se mantém ali alerta, enquanto ele está agitado.
Hum. Uhum. Sim.
Então, eh e o sono, se eu eu consigo dormir até, mas é de péssima qualidade, sabe?
Sim. Aham, é é aquele sono picado, né? Você dorme mas fica sendo interrompido e não consegue ficar muito tempo dormindo.
E E ele às vezes ele é muito carinhoso, o meu filho, Shrek, e às vezes ele fala: "Papai, amo você". "Ah, que bonitinho". E a minha esposa: "Você não estava dormindo?" Eu falei: "É, eu só acordei pra falar 'bonitinho', eu durmo de novo".
Uhum. Aham. E e toda noite acontece isso, sempre?
<laughs> Todas as noites, 7 dias por semana, ininterruptamente. É. Então, e eu tenho notado diferença, tô até com fio de sobrancelha branca, que eu não tinha.
Hã, sim, e Uhum, tá m tá te causando muito estresse isso, né? E uhum, e assim
Cansaço, né. Acumulado.
Bom, se isso tá te atrapalhando, e e dura 7 dias, e você tá notando, e eh, que tá te trazendo estresse, realmente, efeitos no seu corpo e tudo, da falta de sono correto, digamos, pre precisa solucionar isso, não dá pra continuar desse jeito, porque tá sendo um incômodo pra você. E por mais que você ame a f família, os 2, e e o o filho e tudo, vai ter que tomar uma atitude. Então, assim, veja se faz sentido pra você, sabe, mas se co se você tem um problema e me parece grave, assim, que tá atrapalhando sua vida, precisa tomar uma atitude, então
Então. Bom, na as minhas manhãs são regadas de muito café, porque eu simplesmente fico eu fico me realmente morgado. Eu trabalho em home office, eh, que é uma palavra da moda agora, né, mas é, eu trabalho de casa e
Hum, uhum. Uhum. Hum, sim.
e às ve e e por outro lado o meu filho pequeno acorda só ao meio-dia. Até ele acordar, eu já resolvi a vida da empresa inteira e já fiz outras coisas que eu preciso fazer, tá?
Ah. Entendi, aham.
Se talvez eu tivesse uma um sono completo à noite, mas ele estivesse acordado às 7:00
Hum.
pode ser que eu teria um problema que eu nem sei, que eu nem s nem tenho ainda, mas
Aham. Sim, mas, assim, o a questão do sono não é tanto as horas que você dorme, é a qualidade mesmo, sabe? Então, assim e ele como criança de de 5 anos precisa dormir muito mais que um adulto, ele precisa ter hora de sono, ele também, é muito mais que adulto. É, então, assim, n n tudo bem que de manhã ele não dá trabalho, você consegue fazer suas coisas, mas a sua noite não foi legal como deveria ser, porque o sono, na verdade, ele é saúde, é igual, assim, tomar banho, escovar dente, tem que ter higiene do sono da mesma forma, o sono não é assim
Você tá entendendo? Certo. Ele dorme Uhum. No é. E você acha que era 1:00? Não, eu já levantei 4:00 pra fazer lanchinho pra ele, pra você ter ideia.
Ah, então, então, aí é complicado.
Ele é agitado, agitado, elétrico, papai.
Sim. É, eu ima sim. É, então, mas assim, t você tem que pensar primeiro na sua saúde, se você quer viver muitos e muitos anos e estar bem de saúde pra conviver com ele, pra ser um pai legal e tudo, você precisa se cuidar. Então isso também faz parte de de demonstrar o seu amor por ele, entendeu? Então, parece que, assim, "ah, eu não quero falar 'não' pra ele, ou ele vem me mostrar uma coisa, eu não quero deixar triste", mas pensa se isso tá afetando a sua saúde, se a longo prazo for fazer mal pra sua saúde, imagina, você não vai ser um pai legal futuramente.
Ai bonitinho, eu morro de amor, mas eu morro de cansado também. Uhum. O que o que a minha a minha família fala, a minha família, assim, primos, irmãos e tudo, é que os nós somos pais velhos, né.
Uhum. Hum.
Nós temos 50 anos eu e a esposa e ele tem 5.
Aham. Sim.
Bom o nosso mais velho tem 18. Há muita diferença. Então
É bastante feliz. Uhum.
a gente trata o mais novo como neto ao invés de filho, sabe?
Ah! Aham.
Eu não concordo não, eu sou muito rígido com eles também, né.
Sim, eu também acho que não, até porque esse me esse hoje em dia as pessoas durando, por exemplo, 100 anos. Vocês estão na metade aí, podendo recomeçar a vida, né, esse
Ah, eu vou eu vou viver até 150 porque eu quero criar meus netos e meus bisnetos ainda.
Então, então assim, esse negócio de de velho, de idade, não faz sentido não. Não pega isso pra você não.
<laughs> Aham. É. Recuso. Tá certo, não recebo. <laughs>
O que Sim. O que importa é a idade, é a a sua vitalidade, é a saúde, é a mente ativa, isso que importa o a idade é um número a rigor, então, num num precisa pegar isso pra você não.
Não pego, obrigado. Mas o sono bate. Hum.
<laughs> Sim. Uhum.
Mas é, então, eu não sei ainda como resolver isso, algumas pessoas me disseram que tem que acordá-lo cedo, mas aí é uma função pra minha esposa.
Aham. Aham. E
Porque eu estou ocupado com a empresa de manhã. Então.
Sim. E e assim, não não sei como é a casa de vocês, assim, não teria como ele ter um quarto pra ele?
Tem.
Tem?
Mas, olha só, vou vou te mostrar um outro lado. Nós somos pais completamente neuróticos. Nós estamos nos Estados Unidos, com a família inteira, porque o meu filho disse que queria estudar fora do país, e nós nunca deixaríamos o meu filho o nosso filho de 18 anos sozinho num país estranho. Veio todo mundo para os Estados Unidos, pra ele estudar.
Hum. Uhum. Hum. Uhum, uhum. Hum.
O o pequeno, sozinho no quarto, espevitado como ele é, não passa pela nossa cabeça, nunca. Ele vai quebrar alguma coisa, vai aprontar. Ele mas a minha esposa dorme tarde pra vigiá-lo, porque se ele ficar sozinho é um perigo.
Hã. Hum. Hum, mas e se você bom, então você falou que tem o quarto, então tem. Se você fizer um quarto minimalista com quase nada, porque se não tiver quase nada não tem como ele quebrar nada.
Tem. Ma mas só se eu prender ele no quarto, porque ele desce, vai vai pela casa entende?
Não. Não, mas assim, aí é uma coisa que você tem que ir fazendo aos poucos, veja se faz sentido pra você, de novo, você tem que ir fazendo aos poucos, não é uma coisa radical. Por exemplo, vai uma noite lá, outra as 3 com vocês, mas assim, precisa ir criando o hábito, pra ele também t começar a ser independente criar um pouquinho mais de responsabilidade, e não sei, talvez quem sabe colo comprar uma câmera, que é como ele é criança, né, e colocar no quarto dele pra vocês vigiarem de certa forma, se está tudo bem, uma câmera no quarto, ele não é bebê mais, mas assim mas, assim, já ir pra ir criando esse hábito esse essa questão dele fi ter no quartinho dele.
Tá. Hum. Boa ideia. Boa ideia. Ele tem hábitos bonitinhos, por exemplo, ele tem a a cama dele de carrinho, que fica no nosso quarto. Então ele ele agita ele agita lá na nossa cama até ele não aguentar, mas quando ele não tá aguentando mais ele não-não cai no sono não. Ele dá boa noite para o papai e pra mamãe desce, e vai pra caminha dele. Entende?
Hum, então, legal. Hum. Sei, uhum.
E capota. <laughs>
<laughs> Mas então, o ideal, é difícil, né, eh, tomar essas atitudes não é nada fácil, mas é parte também um pouco da da missão de se de serem pais também, e de tudo o que isso traz, né, então, assim, tem quem sabe colocar o o o quarto, a cama de carrinho dele nesse outro quarto com pouca coisa, pouca coisa mesmo, mas pra ele já ir ficando lá e e pegando no sono lá, e associando que ele pode ir pegar no sono lá, não precisa estar com vocês até acabar a energia, a pilha duracel dele ali, sabe? Já ir se condicionando pro quartinho dele.
Você vê o quanto é sério, nós já pensamos até em adotar.
Hum.
Mais um, sério, pra fazer companhia pra ele. Né.
Pra companhia? Uhum, sim. É por
Porque a gente acha que o excesso de energia dele, é porque ele não tem outra criança dentro de casa pra acompanhar. Então
Ah, aham, mas também tem a questão, daqui a pouco tá cresce muito rápido, olha daqui a pouco tá indo pra escola, vai ter outros amiguinhos, vai acabar mudando.
Ano que vem, ano que vem ele já vai para a escola, 6 anos, né?
É então, uhum. Então a fa as fases vão mudando, mas o que importa é que você precisa dormir bem, independente de tudo isso, eh, como tá sendo esse problema do sono, à noite teria que arrumar, consertar essa situação. E talvez, colocando ele no quartinho dele e tal, vocês criando esse hábito, começa a melhorar essa qualidade de sono, talvez, né?
Eu tiro cochilos no escritório.
Hum, uhum. <laughs>
<laughs> A f a esposa fala que me ouve roncando lá na cozinha, aí vem, "Mô, mô, está tudo bem?" "Ô, tá, não, espera aí que eu tenho que resolver umas coisas". <laughs>
Aham. É. Mas aí atrapalha o sono à noite, né, isso também é uma coisa pra se corrigir aí.
Olha obrigado. Suas dicas foram muito boas, porque eu não tinha pensado n nesse lance, do quarto já, mas o lá o lance da camerazinha pra eu observá-lo de longe é uma boa coisa.
Isso! Pode ser uma boa solução pra vocês.
Né? Então colocar ele no quarto com o irmão mais velho.
É, talvez. Pode ser, boa ideia. Então, boa sorte pra você, tudo de bom.
Aí um vigia o outro. Olha que bom. Uhum. Muito obrigado, tá? Até a próxima.
De nada, até mais.